Да, и о он начинает тебе что-то менять, и ты тоже начинаешь менять в своём коде бездумно, да, если ещё это так происходит, и всё.
Мгм. Да, да да да да. Я, кстати говоря, вообще рекомендую использовать постоянно функцию сравнения, вообще, кода. Неважно что, потому что я очень часто, очень, прям, часто ловил, вообще, этого бесстыжего, как говорится, своего помощника на выделывании таких интересных вещ Ну, ты его просишь, пожалуйста, поменяй вот это, а а он, там, такой, да, конечно. И ты находишь, чё он там Да, он всё переписал, главное половина там вся уже неправильная получается, да, как бы все такие дела. И такой думаешь: ну, ну, ты, конечно, молодец, прям
Да. И, а, и менять всё всё остальное, да? <laughs> Да. М, да-да-да, это, кстати, часто бывает.
Интересный самовольный та отчет. По крайней мере, это очень прикольно. Ну, то есть, получается, инструмент для, ну, такого, да, помощи по обучению, кстати говоря, если его запромптить хорошо, вот, именно быть таким, да, как бы, учителем, а не писателем. Вот, ты думаешь, как тебе это было бы полезно или нет? Было бы прикольно?
Э, чтобы чтобы искусственный интеллект был учителем?
Ну, типа того, даже не то, чтобы учителем, а, скорее, больше как, вот, ментор, да, например, да. Типа, например, вот, ты делаешь ему какой-то код, ты ему говоришь: "Не исправляй"
Ну, наставником, да, как наставником таким. Да, я считаю.
"а, условно говоря, а просто посмотри и дай мне знать, что нужно исправить".